เราทานรสเผ็ดได้ เพียงแต่เราไม่ได้ชอบใช่ไหมคะ?
ค่ะ
อืม แล้วมันก็ทำให้เราเนี่ย สามารถทานอาหารได้ปกติขึ้นเลยใช่ไหมคะ? หลังจากที่เรามีพริกน้ำปลาเป็นส่วนประกอบแล้ว
อืม จริง ๆ แล้วมันก็จะทำให้เรา เอ่อ รู้รสชาติมากขึ้นเนาะ ดีกว่ากินอาหารจืด ๆ ติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยค่ะ ก็อาจจะทำให้เราเนี่ย เอ่อ ไม่มีความสุขกับการกินอาหารเนาะ อันเนี้ยค่ะ ก็พยายามที่จะใช้ความเผ็ดมาทดแทน อา
อืม ค่ะ แล้วอันนี้ คือทั้งบ้านต้องกินไปเหมือนเราเลยไหมคะ หรือว่าเฉพาะแค่เราคนเดียวคะที่ทานแบบเนี้ยค่ะ?

ก็จริง ๆ แล้วค่ะ เรามองว่า ใช่ สามารถทำไปได้เรื่อย ๆ เลย แล้วก็มันดูเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็น่าตื่น เต้น แล้วเนี่ยค่ะ การลดน้ำตาลน่ะไม่ใช่แค่ลดในอาหารได้นะ อาจจะเป็นพวกเครื่องดื่ม อะไรแบบเนี้ยค่ะ จากคนที่ติดหวาน ๆ น่ะ เราก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนน่ะค่ะเริ่มลดน้ำตาลลงเนาะ เพราะว่าเราอะค่อย ๆ ลดลง ค่อย ๆ ลดลง วันหนึ่งเราก็จะรู้ ด เลยว่า จริง ๆ แล้วเรา เราไม่จำเป็นจะต้องเน้นหวาน ไม่หวานก็อร่อยได้ค่ะ อา ค่ะ
หรือว่าทำไปเรื่อย ๆ เลย? อืม ค่ะ ค่ะ อืม โอ้ เป็นความคิดที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องวิธีการลดน้ำตาลในอาหารง่าย ๆ นะคะ ในรูปแบบฉบับของเรา ซึ่งทำให้เรามีร่างกายสุขภาพที่ดีขึ้น อ่า หวังว่า จะได้มาคุยด้วยกันใหม่อีกนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ